Allora spesso, soprattutto ho notato nell'ultimo periodo, mhmm, diciamo negli ultimi anni, uhm, noto insomma che, mhmm, soprattutto n in quei momenti in cui ho bisogno di concentrarmi, in cui devo concentrarmi, quindi penso a momenti in cui studio, anche appunto momenti durante la giornata in cui ho bisogno di avere il focus ben presente su qualcosa, spesso diciamo che, mhmm, tendo a distrarmi a causa dei dispositivi che ho attorno a me, uhm, quindi il telefono, uhm, principalmente, ovviamente, ma anche computer e e compagnia varia, iPad quello che che è. Ehm, <tsk> la cosa che un po' mi spaventa tra virgolette è che, ehm a mio avviso, cioè per come la vedevo io, no, crescendo di età, ehm, il rapporto con questi dispositivi sarebbe migliorato no, evidentemente così non è, e e noto proprio che mi è facile distrarmi. Quindi vorrei, insomma, chiederti se hai qualche strada da suggerirmi, qualche piccolo trucchetto, accorgimento, non lo so, qualche, mhmm, semplicemente qualche consiglio da darmi per migliorare un po' questo questo mio rapporto con con il mondo tecnologico, dei social di tutto quello che ne viene.
Che troviamo, mhmm, che proviamo a trovare strumento o soluzioni, vorrei capire bene come, ehm, queste distrazioni digitali si inseriscono, no, all'interno della tua giornata, perché il il telefono, le app, i social non sono solo un passatempo ma a volte diventano anche un pochino una fuga, no, dalla fatica mentale, uhm, a volte è un'abitudine automatica, a volte è un modo per sentire stimoli immediati, no, quando magari la concentrazione cala. Quindi, partiamo da come funziona realmente per te, così poi magari individuiamo insieme, ehm, un punto di intervento che sia in qualche modo, uhm, efficace. Qual è la tua tentazione numero uno? TikTok, Instagram, Whatsapp, Youtube, giochi, ehm, o passi continuamente da una all'altra senza accorgertene?
Mh-mh. Certo. Cer Allora guarda, mhmm, principalmente penso Instagram sia la fonte di distrazioni principale. La cosa, ehm, particolare a riguardo è che io non non sono un utente attivo, no, nel senso non posto mai nulla, in prati sono anni che non posto nulla, però seguo i miei canali, ho i miei post che che seguo quindi non in maniera passiva, però ci sono e <chuckles> e passa del tempo anche lì, quindi penso soprattutto in quei momenti in cui, mhmm, ultimamente, mhmm, e negli ultimi anni comunque sto, mhmm, frequentando un corso universitario, ehm, cioè sto frequentando l'università e quindi studio, ehm, spesso nell'arco della giornata, soprattutto in quel momento in cui devo studiare, noto che mi mi distraggo facilmente e, mhmm, che ne so, mhmm, la cosa più più banale è la notifica che ti arriva, no, a prescindere da da quale notifica sia tu comunque sei almeno io sono portato a a girarmi, no, a vedere che cosa mi è arrivato, ehm, ma anche che so, mhmm, come dicevi tu, anche forse per staccare sarà, però il problema è che, mhmm noto che è sempre più frequente, forse forse sì, forse influisce anche forse ciò che studio ehm, non lo so, mhmm, probabilmente
Certo. Ma hai un pattern ricorrente? Cioè ti aggancia questa cosa quando inizi a studiare, quando sei stanco, quando hai magari qualcosa da studiare che è particolarmente impegnativo, uhm, oppure è randomica la cosa?
Forse non ci ho mai pensato bene fino in fondo, però ora che ci rifletto secondo me p mhmm, una causa di questo può essere anche la l'interesse verso ciò che sto studiando, ehm, perché comunque facendo un corso abbastanza ampio ho diverse aree da coprire, no, ehm, evidentemente questo mi succede un po' quando sento che quello che sto studiando non è proprio al 100% al centro nei miei pensieri, no nelle mie nel mio orizzonte. Forse può essere quello, non lo so, tu come come la vedi?
No, mhmm, guarda, in realtà bisogna fare un'analisi lucida, perché questa è una situazione, mhmm, intanto, molto comune, quindi, mhmm, da questo punto di vista ti ti tranquillizzo, eh, non è niente di trascendentale, purt purtroppo viviamo in tempi, uhm, moderni in cui siamo un pochino tutti, no, nel flusso. Uhm, d diciamo, che bisogna capire un attimino esattamente quello che mhmm, quello che succede d ad esempio, prova a fare un attimo mente locale: quando ti distrai l'ultima volta che ti sei distratto, che cosa stavi tentando di fare, più un compito impegnativo, più studio teorico, più, uhm, qualcosa di creativo, una schedan una scadenza, magari, molto vicina, cosa ti viene in mente al volo?
Mh. <tsk> No, no, era più studio teorico, perché quello è quello che faccio principalmente quindi, sai, ehm, leggere un libro, sottolineare le parti più importanti, quello è il lavoro che faccio più spesso, e in quei casi, soprattutto, mi mi succede di distrarmi, no, sai magari finisco di leggere una frase o un un concetto e e non lo so, chiudo un attimo il libro e apro un attimo Instagram, ecco, è qu è questo quello che che succede in fin dei conti.
E quanto spesso rientri, poi, davvero, nel flusso di studio dopo una distrazione, cioè ci ritorni subito o ci metti i minuti interi, o un po' di tempo per per riprendere, poi, continuità mentale con quello che stavi facendo?
No, guarda, per fortuna riesco a rientrarci più o meno subito, non in maniera istantanea, però secondo me il la problematica riguarda la frequenza con cui queste pause si succedono, no, e se prima erano un di meno, ultimamente lo sono sempre di più. Ehm, e quindi, insomma, anche questo mi ha spinto a chiederti un po' qualche suggerimento, un aiuto o dei consigli, per capire un po' come come muovermi.
Certo. Ma ti succede questa cosa anche quando non hai reale bisogno del telefono? Cioè o ti o ti capita più quando sei stanco, in ansia o ti senti sotto pressione?
Certo, è è quello Sì, secondo me è proprio quello il fatto. Cioè in nel 90% dei casi in cui uso il telefono, o quan mentre studio, molto probabilmente non mi serve, cioè, so faccio cose inutili. Cioè n alla fine anche Instagram, no, scrollare i post è una cosa abbastanza inutile, no, che lascia il tempo che trova, ehm, è quello che un po' mi spaventa, ecco, cioè che, mhmm, passo del tempo, uhm, sapendo che sto facendo una cosa inutile, però è più forte di me, no, è come se fosse proprio una cosa un rapporto quasi tossico, no?
Allora vabbè, mhmm, ci sono sicuramente varie, uhm, angolazioni di consiglio che posso, mhmm, darti. Più o meno ampie, più o meno operative. Ehm, però poi è chiaro che un certo tipo di volontà, anche nel cambiare questa abitudine, deve partire da te. Uhm, sicuramente cambiare ambiente. Mhmm, anziché combattere la volontà. Ovvero, a volte non serve essere più disciplinati. Uhm, serve proprio togliere la frizione e la tentazione, no? Ad esempio il telefono in un'altra stanza. Se devi fare, ehm, qualcosa di importante, te se devi studiare un passaggio particolarmente intenso e pesante, telefono via, in un'altra stanza. Lavorare fuori casa è una cosa che può aiutare, perché cambia l'ambiente e cambia anche tutta una serie di di routine che l'ambiente si porta dietro. Uhm, scrivania minimale. Mhmm, ti aiuta a tenere a focus su quello che stai studiando, su quello su cui stai lavorando. Ehm, e quindi in qualche modo ti distrae meno. Anche 1 sola finestra aperta sul PC, no, e meno schede aperte. Ehm, in qualche modo permette all'essere umano di non essere distratto, no? Anche dal fatto di avere magari tante cose aperte. Uhm, modificare l'ambiente, ehm, sia a livello tecnologico che a livello proprio fisico, uhm, fa in modo che poi la mente segua, no, quel tipo di aggiustamento. Mhmm, poi vabbè, allora non puntare alla perfezione. Nel senso, punta a strutture semplici e ripetibili. Uhm, puoi darti anche dei premi tra virgolette. Cioè. durante il il lavoro, lo studio, puoi fare, uhm, 30 minuti, 1 ora, meglio ancora, di focus su quello che fai. E poi una breve pausa di 5-10 minuti in cui ti concedi il telefono, perché no? Alla fine è premiante. Mhmm, non è niente di di trascendentale. Non è non è non stai rubando te del tempo dello studio. Ma ti stai prendendo anche una s una pausa solo per rifiatare. Uhm, durante il lavoro modalità aereo, notifiche solo essenziali o chiamate solo da contatti importanti. Che sono che è necessario, ehm, insomma, che tu in qualche modo risponda. Mhmm, <tsk> social bloccati. Uhm, social solo a tempo definito, in modo che riduci l'accesso e aumenti, appunto, l'attenzione, uhm, su quello che stai facendo. Poi, chiaro, possono esserci delle tecniche di gestione del tempo un pochino più robuste. Quindi se un compito è grande, se quello che devi studiare è particolarmente intenso, eh, il cervello in automatico scappa un po' al digitale, no, per un sollievo. Quindi, spezza quel tipo di compito, quel tipo di studio in micro step. In modo che non s uhm, tu non lo veda come una montagna enorme da scalare. Una cosa alla volta, un timer visibile che ti permetta di dividere magari in blocchi quello che devi studia mhmm, quello che devi studiare. Uhm, obiettivo minimo chiaro, no? Il tuo obiettivo non è finire tutto, ma finire un pezzetto per volta al giorno, no? Le micro azioni di questo tipo creano meno ansia. Ehm, e quindi portano il cervello a spaventarsi meno e a cercare meno, mhmm, conforto, no, nello smartphone. Uhm...
Mh-mh. Cert Mh-mh. Mh-mh. Cert Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Certo. Mh-mh. Cert Sì, beh, guarda, effettivamente, mhmm, nel corso della mia esperienza di vita sono stati rari i casi in cui ho cercato di darmi una organizzazione precisa. Soprattutto riguardo le tempistiche, no? Perché forse a volte l'ho vista un po' come una imposizione un po' forzata. Però effettivamente, anche in base a quello che mi hai detto tu, uhm, potrebbe essere, insomma, qualcosa che può aiutarmi nel vivere meglio <chuckles> questo mio rapporto, no, con il mondo digitale. Appunto, darmi delle regole che magari all'inizio, no, uhm, posso seguire in maniera abbastanza ferrea. Poi magari diventeranno proprio parte di me, mhmm, auspicabilmente in un futuro. Però sì, effettivamente quello che non ho uhm, ho provato raramente di fare, appunto, è darmi un'organizzazione precisa. Quindi, di vedere il tempo in maniera abbastanza precisa e ordinata. E di sicuro, insomma, ci ci proverò e proverò questa questa nuova strada.
Okay. Poi, per carità, anche studiare, lavorare con qualcuno, mhmm, anche da remoto, cambia un po' la psicologia, no? Non sei solo davanti al compito che stai eseguendo, ma, no, sei osservato, sei accompagnato. Uhm, il co-working in un certo senso può aiutarti, no? Uhm, se ti può essere iu utile, chiaramente, studiare in ambienti dove ci siano altre persone. Perché poi in questa cosa non non vale per tutti. Condividere l'obiettivo con un amico, un collega di università, anche, può essere una cosa che ti sprona. Mhmm, una routine condivisa fissa, ehm, uhm, tutti i giorni, non so, facciamo che studiate, poi ogni ora e mezzo vi trovate per 10 minuti di chiacchiere online. Non lo so, su un social, su Discord, sul al telefono. Uhm, la responsabilità condivisa dello studio, no, stabilizza quel tipo di attenzione. Ehm, poi ti ripeto, a volte il telefono non distrugge la produttività, ma anestetizza l'ansia in qualche modo, no? Tu ne hai bisogno, di prendere il telefono, per, uhm, rilassarti. Quindi, prova a applicare tutti questi consigli e vedrai che, in un modo o nell'altro, la la sfanghiamo.
Cert Mh-mh. Sì. Mh-mh. <chuckles> Va benissimo. Alloa g ehm, ti ringrazio, insomma, per avermi ascoltato e per avermi dato dei consigli sicuramente utili e ci sentiremo in futuro. Ti saprò dire se questa, ehm, nuova impostazione, insomma, avrà dato i suoi i suoi frutti. E spero di sentirti presto.
Senza problemi. E ricordati che, se hai altre domande o altri dubbi, mi trovi sempre qui.